Đó, đó, bạn bạn mình bị cái lần ngay đó cái lần đầu tiên luôn á, là mình bị thiếu hai thứ. Cái thứ nhất là mình thiếu cái nón, trời ơi, bạn biết là bạn mình đi lên núi á là nó nắng. Ừ, núi Bà Đen của Tây Ninh á, trời ơi, nó nắng, nắng vỡ đầu luôn, đúng rồi. Mà mình bị say nắng xong rồi, kiểu, cái nhóm của mình nó phải ngồi là nó đợi mình cỡ 30 phút, trời ơi, rất là rất là quê, rất là phiền luôn.
Ừm, ừm. Ờ, ờ. Ừm. Ờ, đúng rồi, trời nắng á. Ờ, nắng nắng lắm luôn á. Ờ, đúng, đúng, đúng, đúng. Ừm. À. Ồ, nhưng mà người ta có bán nón ở chỗ đó để mua hông?
Ừm, cái lúc mình đi thì mình lại hổng thấy. Đó, cho nên, kiểu, cũng khác, ừ, đúng rồi, đúng rồi, ham chơi, thật ra lúc đó nha. Nếu mà thông minh nha mình cởi cái áo khác ra mình trầm trùm lên đầu cũng được.
Ờ, hổng để ý đúng hông, ham chơi đúng hông? Ừm. Đúng, đúng, đúng, mình cũng đang định nói vậy á.
Ừm, nhưng mà thôi lúc đó, kiểu, cũng bồng bột á.
Ờ, hay là đứa nào có ô dù cái mình đi ké nó cũng được.
Ừm, còn bạn? Bạn có một cái, giống như, kiểu, là cái sự cố gì khi chuẩn bị cho chuyến dã ngoại của bạn hông?
Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Thì như mình nói đó là mình ham chơi với ham ăn lắm cho nên là mấy cái mà thuốc men này nọ là mình hông có chuẩn bị. À, mình cũng có cái sự, ờ, ờ, ỷ lại như vậy á. Ừm, nhưng mà bây giờ thì mình, à, mình mà đi đâu là mình nghĩ là thuốc là rất là quan trọng. Thì, ờ, ờ, đó, cái cái cái sự chuẩn bị đó là về sự an toàn cho bản thân á, thì, ờ, cũng có lần mà mình thiếu cái sự chuẩn bị đó đó cái mình đi mình phải hỏi mượn người này người kia á, với lại là mình đúng rồi, hơi ngại nhưng mà biết sao mình lười đem nhiều thứ rườm rà, xách nhiều nặng, mệt lắm, toàn là đi xài ké người ta hông à. Xong rồi mình mua cái khác mình tặng cho người ta, hoặc mình mời người ta ăn, nhưng mà mấy cái đồ khác mình xài ké. Ờ. Ừ.
Ừm. Đúng rồi. Chính xác luôn. Tại vì ờ. Ừm. Ồ, cũng hơi ngại, đúng hông? Ừm. Ừm, ô kê. <chuckles> Ừ. Đây, ừm, mấy cái đó là mình thấy cũng hợp lý nha, kiểu như, lỡ thiếu cái gì mà mình xử lý như bạn là cũng khéo léo á, kiểu vậy á. Ừm.
Ừm. Ừm. Ờ, nhưng mà nhưng mà nhiều khi, ơ, nhiều khi, ưm, hông có gặp người quen á, mà trên đường đi mình phải nhờ, ờ, mấy bạn bè mà hổng có thân á, là cũng hơi kì á. Đúng hông? Ừm, ừm. Ừm.
Ừm. Ồ, đúng rồi, hơi kì, hơi ngại nha. Ờ, nhưng mà mình mình thấy nha, nói chung là cái mấy cái bạn đó sau đó vẫn gặp lại thì mình có thể mình, ờ, tặng bạn đó món quà hay gì đó cũng được, còn mà còn mà mình mượn ừm, đúng rồi, còn mà mình mượn cái người người mà lạ hoắc luôn, <laughs> kiểu như không có cơ may gặp lại á, cái đó mới mệt á. <laughs> Ừ, ồ, như vậy ừm.
Ờ. Ừm. Đúng, đúng, đúng, đúng, nói chung là có qua có lại á. Ừm, ừm. Ừm. À, à, đúng, đúng, à. Ờ, nhưng mà mình thấy là ngay tại lúc cái lúc đó luôn là mình mượn cái gì là mình tìm cách mình trả lại cho người ta cái khác liền. Tại tính mình cũng lười xách, a, nặng lắm, lười xách theo nhiều thứ á. Mình thích xách theo cái gì mà mà trên đường mình tiêu thụ hết, ví dụ đồ ăn đó mình đi dần dần cái mình mình ăn hết cái cái, ơ, cái nhẹ. Chứ còn mấy cái nặng, nặng, nặng là mình lười lắm, mình toàn là đi hỏi mượn ta hông à.
Ừm, ô kê. Đúng rồi. Ừ, đó, cho nên cũng được. Ừm. Chính xác luôn. Ừm.

Chào bạn.
Hello, xin chào bạn, bạn khỏe hông?
Ờ. Ừm, mình khỏe. Ờ, mình cảm thấy, giống như kiểu là, ờ, tụi mình là những cái con người, kiểu như, khá là bận rộn vào công việc á, thì, kiểu như, lâu lâu thì tụi mình cũng nên có một cái sở thích mà nó vừa, gọi là, hứng thú mà nó cũng vừa là c tốt cho sức khỏe, ví dụ như là dã ngoại chẳng hạn thì bạn thấy điều này, đúng hông? Ừm.
Ừm. Ừm. Ờ. Ờ, ờ. Ừm. Ừm. Ờ. Đúng, đúng. Đúng, đúng, chính xác, chính xác. Đúng, đúng, mình thích dã ngoại với bạn bè lắm luôn á, tại vì làm việc căng thẳng thì mình cần phải dã ngoại với bạn bè, bạn nói đúng rồi đó. Ờ, hổng biết bạn có cái kỷ niệm nào mà ờ, hổng biết bạn có cái kỷ niệm nào hay mà muốn kể cho mình nghe hông?
Ồ ồ, đó. Đúng rồi, ừm, để xả ra những cái cảm xúc tiêu cực. Ừm. Ờ, ờ, thực ra thì mình nhớ nhất là, giống như kiểu, là cái buổi mà dã ngoại đầu tiên của mình, ờ, lúc mà mình lên đại học á, thì cũng khá tiếc nha, tại vì lên tới đại học luôn ừ, lên đại học ồ, ồ, ờ, thực ra cũng ơ, mình nghĩ là cách đây chắc cũng, ơ, mười mấy năm rồi đó.
Ừm. Ừm. Ờ, ồ. Ờ, ồ, vậy á hả? Ờ, lâu chưa bạn? Lâu chưa? Ờ, ờ, ờ, ờ, vậy là cũng giống mình á. Ờ, ờ, ờ, ờ, à, OK. Lần đầu tiên, ừm. Ừm, đâu có đâu, buổi dã ngoại thì thường là cấp 3 là mình cũng đã bắt đầu có rồi chứ, nhưng mà nhưng mà thường cái kỷ niệm đáng nhớ nhất hông phải là hồi cấp 3 đâu. Kỷ niệm đáng nhớ nhất mình dã ngoại với bạn bè là sau khi mình đi làm rồi á, mình có điều kiện rồi á, mới bày ra nhiều trò, mới có nhiều kỷ niệm.
Ừm, tại vì cái đó là lần đầu tiên á, ừm, tức là Cũng lên đại học thì bạn mới có buổi dã ngoại hả? Ồ, đó. Ừm. Ồ, đúng rồi, đúng rồi, tại vì lúc đó thì